Ya, çok iyi anlıyorum sizi çünkü o k eee, iş o k eee, işle beraber, böyle, eee, kendi kişisel düzenleri bile oturtmak bazen bazı dönemlerde gerçekten çok zor ve yorucu olabiliyor. Tabii ki, eee, işten geliyorsunuz, eee, işten geliyorsun, yemek yiyorsun. Ondan sonra tabii gün içerisinde kahve de içiliyor işte, k o fokuslanabilmek için. Böyle durumların olması gerçekten, eee, çok doğal, eee, kendini yalnız hissetmemelisin. Ancak sana tavsiyelerim belki de şu şekilde olacaktır: Eee, yemek saatin, eee, yemek yediğinden, yemeği geç saatte yediğinden seni rahatsız edebilme ihtimalinden bahsettin. Eee, yemeği işten geç saatte gelmiş ol olsan da belki de diyelim ki saat akşam 21.00'de geldin, normalde saat 23.00'de uyuyorsun, eee, çok f geç saatte yediğinde seni rahatsız edeceğini düşünüyorsun. O hâlde yemeğini çok y ağır tutmamaya bakabilirsin. Eee, daha hafif bir öğünle geçirebilirsin, eee, uykunun daha kaliteli olması için. Eee, gün içerisinde aldığın kafein miktarını, ııı, belki ayarlayabilirsin. Tabii unutmamak gerekiyor aynı zamanda, ııı, uykunu etkileyen maddeler yalnızca kafein değil, aynı aynı zamanda gün içerisinde çok fazla çay tüketiyorsan içerisinde bulunan tein de uykuyu çok fazla etkiler. Eee, tabii bunun içerisinde senin, eee, gün içindeki kendi vücudunu çok fazla yoruyor musun mesela? Şöyle bir soru yöneltebilirim sana o hâlde. İşin çok fazla oturmak ya eee, masa başı bir iş mi yoksa, eee, hareket gerektiren bir iş mi? Vücudunun yorulmaması da sana bir şekilde etki sağlayabilir.
Evet. Hı hı. Evet. Ya, aslında, eee, oturan bir işim yani, direkt masa başı diyebilirim. Eee, tek işte sıkıntı, eee, geç bitmesi. Tabii geç bittiği için de geç gelmem ama biraz önce dediğin mesela, eee, çay ve kahve olayını düşündüğüm zaman, belki de ofis içinde de kahve tüketimini çok yapıyorum ve, eee, en son içtiğim akşamki kahve beni etkiliyor da olabilir. Eee, çünkü şöyle baktığım zaman yani 5-6, eee, kupaya kadar, eee, kahve tüketimim var. Belki aralara çay bile girebiliyor. Eee, hiç, ııı, düşünmemiştim hani kahve olayını. Eee, ama dediğim gibi, yani, eee, bu uyku sorunu, yani uykum gelip de mesela yatmaya gidiyorum. Eee, uykum açılıyor ama, eee, acaba, eee, bu kahve beni etkilemiş olabilir mi? Yani, şu anda aklım ona takıldı sen deyince. Yemekten ziyade belki kahve alışkanlığımı azaltmam gerekebilir.
Hı hı. Olabilir. Hımm. Gerçekten mi?